Quando ho cominciato a lavorare nell'ambiente dove lavoravo, io lavoravo per un'impresa ferroviaria; mi sono ritrovata catapultata anche nel mondo dei vari sindacati, le lotte politiche, ehm, le gli scioperi, le manifestazioni, i famosi diritti dei lavoratori.
Sì. Mh. I diri i diritti dei lavoratori. Mh-mh.
E quando ho scoperto ehm, non che non lo conoscessi già, perché Guccini io già lo conoscevo, sempre per il fatto che la mamma mi ha, ehm, cresciuta un po' col cantautorato italiano, quindi oltre a Guccini parliamo anche di Zucchero piuttosto che De Gregori, piuttosto che De André. Uhm, cioè, stiamo parlando sempre e comunque di pilastri del cantautorato italiano, di Rino
Mh-mh. Sì. Sì. Fabrizio De André, sì, sì. Sì, sì. A anche i anche cant anche cantautori che erano anche impegnati, ehm, socialmente, politicamente, insomma, non er non erano canzonette, eh.
Esattamente. Esattamente. Quindi parliamo di un Rino Gaetano, parliamo di un Battiato, cioè
Sì, sì. Sì.
La caratura era quella ehm e ascoltare Don Chisciotte piuttosto che, <exhales> La locomotiva
Sì, sì, sì, sì. <chuckles> <chuckles> Non so che viso avesse, neppure come si chiamava. Con quale voce parlas Ehm, vabbè.
<chuckles> Esattamente. E nel nostro E nel nostro ambiente poi andava anche abbastanza, nel mio ambiente di lavoro. Era in tema, eravamo in tema con l'ambiente di lavoro. E quindi sicuramente, ehm, ha fatto un po' da sfondo a quella che poi è diventata la mia vita all'interno anche del del luogo di lavoro, non solo all'esterno, visto che io di Don Chisciotte ho anche una strofa tatuata addo
Mh-mh. <chuckles> Era in tema. <chuckles> Mh-mh. Ah. Mh-mh. Mh-mh.

Mh-mh.
E mia mamma invece, che questo l'ha vissuto negli anni '80. Quindi, musicalmente parlando, abbiamo davvero 2 generazioni diametralmente opposte.
Sì.
Quindi da un lato mio papà che mi ha tirata su a Dire Straits, Pink Floyd, Led Zeppelin e tutto quello i Black Sabbath, quindi tutto quello che era il rock, ehm, anni '70. E una mamma, invece, che mi ha tirata su con le prime canzoni psichedeliche degli anni 80. Quindi parliamo dei Depeche Mode, degli A-ha, piuttosto che
Mh-mh. Sì, sì. Sì. Mh. Sì. Mh-mh.
il cantautorato italiano.
Oh, eh, addirittura.
Sì.
Nomi, nomi, nomi.
Quindi se io dovessi scegliere una canzone
Mh.
principale, io sceglierei Don Chisciotte di Guccini.
Sì. No. Venite poco avanti voi con il naso corto, poeti im. Ah scusa quello è Cirano. Do vor vorrei na cavaliere errante n Sì, sì.
Quello è Cirano. Quello è Cira <chuckles> Esattamente, esattamente. Ho letto millanta storie di cavalieri erran esattamente quella.
Mh-mh. E di cavaliere errante, di lotte dei giusti contro i prepotenti, Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
Esattamente quella. È stata una scoperta che io ho fatto ehm, il cantautorato italiano è stata una scoperta fatta un attimino in là, non ero propriamente un'adolescente. Ehm, il nella mia adolescenza c'è stato più spazio forse per il rock, anche se ammetto che quando mi chiedevano: "Ma tu cosa ascolti?" E io rispondevo: "I Pink Floyd." Mi guardavano un attimino, come se fossi un piccolo alieno uscito da qualche parte.
Mh. Mh. Mh. Mh-mh, però Mh. Mh.